Bayramlarda, eee, ya da kutlamalarda seni en çok etkileyen gelenek hangisi?
Ya, aslında bu soru, ımm, şimdi sorulduğunda bunun farkına varıyorum. Çünkü o küçük yaşımızda o bayramların, eee, belki sadece bayram olarak geçiştiriyorduk. Kutlamalar da aynı şekilde. Eee, belli bir yaştan sonra gerçekten bunların, eee, güzel zamanlarımız olduğunu fark ediyoruz. Eee, benim için, emm, gerçekten çok önemli şeyler ilk bunları söylemek istiyorum.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, o, hani, belli bir yaştan sonra diye söylediğin şey ne zaman? O farkındalık sence ne zaman oluşuyor?
<chuckles> Yani şöyle, dönem dönem tabii ki değişiyordu. Eee, şey, eee, hatırlıyorum ilkokul döneminde böyle 23 Nisan'da görev alabilmek için, yani, kendimizi yırtıyorduk. Yani, o yürüyüşe girmek için, eee, böyle beden hocası, eee, se ö ö beden öğretmenimiz kişi seçiyordu. Hani, düzgün yürüyecek, şımarmayacak. <chuckles> Yani, bir çocuk için bence çok zor bir du durum yani. Çünkü çok zor bir, eee, aslında şey, hani, şımarmadan durmak.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Peki bu bayramlarla alakalı, hani, 23 Nisan'dan aslında biraz bahsettin ama, ııı, sürekli hatırlayıp, işte, eee, işte, mevcutta belki hâlâ yapmaya devam ettiğin ya da geçmişte yapmaktan keyif aldığın bir geleneğiniz var mıydı?
Hı hı. Yani, aslında, eee, eee, küçükken tabii bir yetmiyor. Bazen, emm, yürüyüşte olmak sadece size yetiyordu. Daha sonra böyle, eee, işte, bayrak taşımak, o, eee, yürüyüş yapanların en önüne geçmek, bu his geliyor. Yani bunu da yapmam gerekiyor d diyorsun, eee, zamanla. Eee, ama sonra mesela bakıyorum kendime lisede, aaa, 23 Nisan mesela veya başka bir gün olabilir, 19 Mayıs, a tatil deyip, eee, aslında seni okula, eee, törene çağırıyorlar. Eee, ama şey kaçıyorsun okuldan, yani gitmiyorsun, onu sen bir fırsat buluyorsun. Ama en çok, eee, gene etkileyen diye sordun. Emm, böyle insanların arasında o yürümek, emm, benim için çok etkileyiciydi. Bilmiyorum belki yaşım küçük olduğu için olabilir. Şey de olabilir şimdi, eee, aklıma geliyor yani o kadar insanın içine çıkıp şiir okumak.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki o k o o ana geri gittiğinde, a şimdi hayal et böyle şu an, insanlar arasında bayrak tutarak, iii, yürüyorsun. O o hissiyat nasıl? O hissiyatı bir tanımlar mısın?
Bunlar Hı hı. <chuckles> Ya, o hissiyat böyle hem kendinle aslında gurur duyuyorsun. Yani bayrak da tutan bir öğrenciysen demek ki <chuckles> beden öğretmeninin gözde öğrencisisin çünkü sana bunu yani bu görevi vermiş ki, eee, hani bu görevi herkese vermez çünkü öğretmen biraz böyle tanıyor o kişileri. Eee, ben kendimi açıkçası o an şey diye düşünürdüm "Ya, bak, ben hocaya hoşuna giden, e yani bir öğr ha ö öğrenciyim. Sorumluluğumu aldım ve öğretmen bana bu görevi verdi. Çünkü o gün o geleceğimden emin." Ha, tabii, ki sıkıntı çıkıp gelemeyen ol gelemeyebiliriz, e o o durumları kastetmiyorum ama, emm, bendeki o hissi yani o zaman çok kendimle gurur duyuyordum, eee, ve, eee, heyecanlanıyordum. Böyle normalde de ellerim, eee, terler benim ama o <chuckles> direk, eee, sı eee, sırılsıklam oluyordu. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet. Evet. Anladım, aslında şey yani, eee, beden, eee, öğretmeninin sana olan, eee, güvenini hissetmek de galiba seni iyi hissettirmiş ve sen de, işte, ııı, burada seçilmiş olmanın vermiş olduğu keyifle sana verilen görevi layıkıyla yapmak için elinden geleni yapmışsın. Peki şeyi merak ettim, eee, ailen sen seçildiğin zaman ya da, işte, bir yürüyüşe çıktığın zaman onlar da heyecanlanı heyecanlanıyorlar mıydı? Nasıldı onlardaki durum?
Kesinlikle. Evet. Ya kesinlikle çok heyecanlanıyorlardı. Benim annem de zaten böyle, eee, okumaya çok değer veren birisi. Eee, çünkü onun zamanında onu, ımm, dedem okutamamış, eee, ama annem bizim, eee, yani üniversiteye kadar bizimle her anımızla ilgilenen ve ç her şeye çok değer önem veren birisi ve ben onun gerçekten o et onun onu hissettiğim için ben de gerçekten yani bütün o aldığım rollerde, eee, emm, bunu koruya güzel bir şekilde, eee, get yerine getirmek için elinden geleni yapıyordum. Eee, ama ailemin desteğini sordun. Burada annemin bizim, emm, önlüğümüzün yakaları olurdu, yakalıkları. Yani günlük taktığımızın dışında annemin özel günler için ayırdığı, ııı, şeyler vardı, yakalıklar vardı. Onları düzenler yani benim o önlüğüm temiz olsa bile tertemiz yürümem yani o yürüyüşte bulunacağım için. Eee, bunun için yani onun o hazırlığını görmek bana ekstra bir şey katıyordu.
Evet. Ne güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı, evet. He. Hı hı. E, şimdi peki, anneni aklına getirdiğimiz zaman, eee, an ne güzel, eee, işte, eee, yakalıklar, işte giyim, kı kuşam, onu, işte, onlara özel günlerde dikkat etmiş vs. Sen de, işte, ebeveyn olduğunda ya da olacağın oldu işte, ileride, bilmiyorum, oldun mu, olmadın mı? Eee, sence benze benzer şeyleri yapar mısın?
Hı hı. Hı hı. Eee, yapmaya çalışırım, ımm, daha olmadım. Ama tabii ki, ımm, günümüzde, hani, ııı, bu, hani, günümüz çağı çocuklarına baktığımızda gerçekten ve burada ebeveynin i rolünü çok iyi anlıyorum. O zaman da öyleydi ama, emm, özellikle yurt dışında da yaşıyorsanız ki ben yurt dışında yaşıyorum. Eee, şimdi burada arkadaşlarımın çocuklarına bakıyorum. Eee, eğer, hani, evet, sonuçta buranın kültürü başka yani 23 Nisan'dan veya dini bayramlardan haberi olmuyor. Ama o aile ona öyle bir yansıtıyor ki gerçekten sanki Türkiye'de evlerini süslemesi, yani, o belki o çocuk o hiç o anı yani o tür çocuk yaşında Türkiye'de hiç yaşamayacak. Ama ona burada yaşatmaları benim çok hoşuma gidiyor.
Hı hı. Hı hı. He he. He he. Evet. He he. Evet. Anladım. Ya, peki, nesilden nesile bu geleneklerin taşınması, aktarılması, eee, sence nasıl oluyor? Ailenin bunda rolü anladığım kadarıyla, eee, sen birazcık da aslında yaşadığın taraftan yö yerden örnekler de verdin ama ailenin burada rolü önemli, değil mi?
Kesinlikle çok önemli. Eee, ş mesela dini bayramlardan da örnek verecek olursam, e, tabii ki şartlar da önemli ama, emm, ben, eee, kendi, hani, ailemle yaşarken, eee, merkezde yaşıyorduk. Pek, ımm, yani, bu di şey dini bayramların kutlama şekilleri, eee, normal kendim müstakil evinde veya işte bahçesi büyük evde bir y yaşayan veya kırsal alanda yaşayanların farklı oluyor. Bunu evlenince gördüm. Eee, mesela, e, Kurban Bayramı'nda, eee, biz çok o kurban telaşına girmezdik. Eee, çünkü onu bir şekilde babam bir yerde halledip geliyordu. Ben bu kadar biliyorum, yani. Belki gençliğimde, eee, genç olduğum için de o şekildedir. Ama daha sonrasında bana, a eşimin ailesinin öğrettiği o kurban telaşına belki 1 hafta önceden o hayvanı evlerinin bahçesine alarak beslemesi, yani, o o yaşımda bile bana kültürel olarak aktarım oldu. Şimdi belki bunu çocuklarıma taşıyamam bulunduğum ortamdan dolayı. Ama eğer hiç, eee, yaşatmazsam unutulur gider.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Öyle mi? He he. He he. He he. He he. Evet. He he. Evet, haklısın. Ya, şimdi tabii aileden aileye de bunun farklılık gösterdiğinden bahsettin. Dediğin gibi, işte, merkezde yaşadığın zaman farklı oluyor. Tabii birazcık böyle, işte, müstakil ya da bahçesi olan bir evde olduğun zaman, dediğin gibi, insanların farklı alışkanlıkları olduğunu da, eee, gözlemlemişsin. E, peki <smacks lips> eee, sence, eee, bu geleneklere, eee, ya da en en azı en azından, hani, kurban bayramı öncesi yapmış olduğun bazı örnekler verdiğinde, o alışkanlıklara, eee, etrafındaki, ailedeki gençlerin bakışı nasıl? Onlar nasıl karşılıyorlar bunu?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, şimdi şöyle, eee, benim gençliğime geri dönecek olursam hiçbir şey bilmediğim için, emm, yani, o o evreleri görmüyordum ve yaşamıyordum. Ama eşimin gençliğini düşünecek olursam hep bu şekildeydi. Eee, gençler gerçekten, eee, nasıl, eee, bir ortamda yaşıyorlarsa, o ken diğer ondan sonraki gelen gençler de tabii ki bunu görerek hareket ediyorlar ve bu onların, eee, davranışlarında, eee, veya, hani, belki aile büyüğü yapamayacak olsa bile onu üstleniyor ki şu an eşim de mesela o şekilde. Babası bayağı yaşlandı önceden. Eee, oh, tabii ki hayvanı alıyorlar, besliyorlar, kesilmesini de babası yapıyor. Ama şimdi o gücü babasında görmediği için, eee, bu sefer ne diyor ki bu artık bu görev bende. Eee, aslında zamanla
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. He he. Evet. Hı hı. Sence o tam o hissiyatı ne zaman hissetmiş olabilir? Yani, onun için böyle bir <chuckles> bir şey mi gelmesi lazım, bir güç mü geliyor? Eee
E Herhâlde. Eee, karşındakinin, eee, ona ihtiyacı olduğu hissettiğin de olabilir. Eee, çünkü, yani, bu bir dönüşüm oluyor. Emm, eşim aldıysa eşimden küçük olan yeğeni eşimin görevini alacak. <chuckles> Bu şekilde büyüyorlar. Eee, bu aktarım belki de bir zorunluluk gibi olabilir ama, hani, ben, eee, onları gözlemlediğinde çok, eee, zevk aldıklarını görüyorum. Yani bu bir zorlama değil, yani, bu görev e aslında, evet ama çok zevk alarak yapıyorlar.
Değil mi? Hı hı. Değil mi? Hı hı. Peki, şey bu geleneklerin sürdürülmesi, eee, aile içi bağları, işte, kuvvetlendirmede bir rol üstlendiğini ya da buna bir katkı sağladığını düşünüyor musun?
Hı hı. Kesinlikle sağlıyor. Yani, bu, eee, küçüklükten beri zaten, hani, bayram kutlamalarında bu, hani, büyüklerimizi ziyaret etmemiz, emm, hani, bu görevler aslında, hani, belki bize o bayramlardan geçen bir şey olabilir, yani, veya, eee, o koşuşturmanın içinde bari, hani, bayramda gidelim diye biri olması, bu çok güzel bir şey bence veya, yani, bütün o gelenekleri sürdürmek, emm, bize gene genel olarak düşünce olarak da zaten, emm, yani, aile bağlarıyla alakalı düşündüğünüz zaman, sorduğun için söylüyorum, eee, etkileşimin artması. Şey de çok önemli me yani, biz <chuckles> bu bunu tabii ki evlendikten sonra fark ettiğim için, böyle, çok acayibime gidiyor. Yani, eee, o gün aslında benim ailemde de vardır, eee, mezar ziyaretleri ama, eee, benim ailem belki 2. gününe, 3. gününe bırakabilir ama eşimin ailesine geldiğimde, eee, bu, eee, işte, yani, ölen birini olan bir ilişkilerini bile, hani, sürdürmeleri çok hoşuma gidiyor. Eee, aile bağlarını kesinlikle etkiliyor. Yani, o birliktelik, o geçirilen zamanların o özel günde olması kesinlikle çok etkili.
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. He he. He he. He he. Evet. He he. Ya, şimdi, eee, evlendikten sonra özellikle eşinin ailesinin, eee, bazı gelenekleri devam ettirmesi, işte, bayramlarda, eee, arife günleri, işte, kabir ziyaretleri olsun biraz onlardan örnek verdin. İşte, kendi ailenle biraz karşılaştırdığınız zaman ufak te ufak tefek farklılıklar var ama, yani, en nihayetinde aslında insanların da, eee, aile bağlarını güçlendirecek, işte, beraber, eee, bazı geleneklerin sürdürülmesi, oradaki aslında aidiyeti, işte, aileye olan inancı, birlikte yaşayabilme, işte, birlikte tekrar bir araya gelmek olan motivasyonu sağlıyor gibi. Peki, sen, eee, bunun devamını sağlayabilmek için, eee, ne yapmayı planlıyorsun ya da bundan ed olumlu ol an an anlamda etkilendiğini söylüyorsun. Peki, bunu aynı şekilde yaşatmayı düşünüyor musun?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Kesinlikle düşünüyorum. Çok güzel bir soru sordun. Çünkü şöyle, yani, ben bunu ailemde, eee, hissettiğim için belki o, ımm, imkân da olmayabilir, belki araba bulamıyorlar, gidemiyor olabilirler ama kendi aileme bile diyorum ki: "Ya on bak hiç kesinlikle aksatmıyorlar, siz de gidin." Sonuçta, hani, onların da, eee, anne babası vefat etti. Eee, bu şekilde aktarım olması, eee, güzel oluyor. Yani, ben, eee, öyle ilerle yani, kendi aileme de aktarıyorum. Tabii ki benden sonra gelecek olanlara olursa benim o yaşamış olduğum o heyecan, yani, o, eee, eee, bayram alışverişi, yani, bu kıyafet de olur o şeker seçimi bile olabilir. Gerçekten çok özel anlar. Yani, bu aslında başkalarına değer vererek kendin tabii ki hani alışveriş yapıyorsun ama bu başkalarına sana gelecek misafirlere. Ya, hatırlıyorum böyle kaç tepsi baklava yapıyorsun, aslında bu bir eziyet gibi geliyor. Yani o anda öyle düşünüyorsun gençken ama evlendikten sonra baktım. Ya, düşünüyorum, yani, şimdi bunu yapmamış olsam n ne ikram edeceksin gibi oluyorsun.
Evet, hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Doğru. Allah rahmet eylesin, hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Doğru, doğru. Ya, şey, <sniffs> eee, bu, eee, özellikle yurt dışında olduğundan bahsettin de, eee, bu bayram hazırlıklarını vs.si, eee, aaa, şimdi o kadar coşkulu anlatıyorsun ki, e, bundan keyif de aldığını a anlıyorum. Yurtdışında bayram hazırlıklarını nasıl yapıyorsunuz? Eee, bunun için bir, işte, bir ritüeliniz, bir geleneğiniz var mı yeni oluşturduğunuz?
Hı hı. Evet. Hı hı, yani, biz, eee, aslında daha yeni taşındım ben. Eee, ama daha önceki ziyaretlerimde arkadaşlarımla, böyle, bayramlara denk geldiğinde çok, böyle, güzel bir bağlarının olduğunu gördüm. Eee, aslında Türk olmasına gerek yok. Eee, komşularını davet ediyorlar. Eee, bu şekilde kutluyorlar. Biz, hani, anlatıyorlar, eee, Türkiye'de böyle bir bayram. Aslında bazen o çalışma günlerine denk geliyor ama, eee, onun heyecanını yaşatmaya çalışıyorlar. Bu çok güzel, çok hoşuma gidiyor gerçekten veya işte evlerini süslemeleri. Eee, yani, en basitinden böyle Ramazan hazırlığı için, eee, hani, çalışan arkadaşım vardı onda bir bir süre kalmıştım. Eee, gün gün yemek listesini yapıyordu. Yani, bu hazırlıklar aslında hep böyle geleneklerimizi sürdürmek, eee, bir hazırlık. Eee, o bayram günlerinde de genelde, hani, böyle, eee, yabancı da olsa Türk arkadaşlarla böyle birleşip çe tabii ki çevrede tanıştıkları, eee, onlarla, küçük gruplarla görüşmeye çalışmaları, eee, benim çok hoşuma gitmişti. Umarım ben yeniyim ama bayram burada geçirirsem o şekilde yapmayı düşünüyorum evime davet etmek, hazırlık yapmak.
Ha ha. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. E he. He he. He he. Evet. Hı hı. Anladım. Tabii sen yeni geldiğin için da daha ziyade, işte, bir arkadaş grubu oluşturmaya çalıştığını da anlıyorum. Eee, arkadaşlarınla da bir araya geldikçe zannediyorum, eee, bayramla alakalı geleneği de, eee, yaşatmaya devam edeceksin gali gibi anladım, değil mi?
Evet. Umarım öyle olur. Evet, evet o şekilde yapmayı düşünüyorum. Çünkü bundan vazgeçemem. Sen de az önce söyledin. Gerçekten zevk aldığım, böyle, eee, o güzel anılarımın canlandığı günler onlar. Eee, kı bu bu yüzden, eee, en güzel şekilde burada da devam ettirmek için elimden geleni yapma yapacağım. <chuckles>
Evet. Harika. Valla, hani, milli bayramlar olsun, hem dini bayramlar olsun, çok güzel örnekler verdin. Eee, çok keyifliydi benim için. Çok teşekkür ederim.
Evet. Hı hı. Benim için de öyleydi. Ben teşekkür ederim.
Görüşürüz.
Görüşürüz.